Iya sih bener tapi kalau hip-hop itu kayak Eminem bukan sih Kak? Termasuknya? Oh rap itu.
Iya. Heeh. Salah satu heeh, itu yang pertama kali banget aku dengerin Eminem ya Kak, karena mungkin yang paling terkenal juga karena dia banyak kolaborasi juga gitu kan sama artis-artis pop. Nah dari situ kan aku mulai men menja menyelar apa menya men menyebar gitu ya ke artis hip-hop yang lainnya gitu. Nah dari yang Eminem terus ke ada 50 Cent, terus ada Dr. Dre, ada mungkin Kendrick Lamar, ada Kanye West dan pokoknya banyak banyak sih Kak. Akhirnya aku coba jadi dengerin karena memang mendalami industrinya juga gitu ya ada apa aja sih penyanyi hip-hop itu.
Oh. Iya kan? Mmm. Betul. Bener, <chuckles> oke oke. Oh iya. Mmm sih. Mhm. Tapi kamu suka gak sih kayak lagu-lagu kayak soundtrack da drama Korea gitu atau, eee, mungkin kayak bahasa-bahasa lain kayak Thailand kayak Filipina gitu suka explore juga gak kayak gitu?
Mmm. Oke.